Ikaw ba, meron kang lokal na pagkain na na-experience or nakain mo, na talagang tumatak sa'yo, at hindi mo makakalimutan?
Hmm, well alam mo, ah, marami eh, at, ah, bilang isang, ah, Ilocano at talagang tubo ng Ilocos Norte. Favorite ko yung mga lokal namin na mga pagkain. Kagaya ng Ilocos empanada, ganyan. Yung bagnet bagnet Ilocos tama, yong garlic longganisa, yung tupig. Hindi ko sure kung pamilyar ka dun. Yung suman latik, tsaka yung, ah, cassava cake. Yoon, yung mga yun.
Mhm. Okay. Mhm, bagnet. Oo. Mhm. Oo. Ah. Okay, yun talaga ano. Yung tupig ba yun, yung parang suman na ano, na inihaw?
Ah, oo yes. Oo, familiar ka naman pala. Yon yong parang suman na malagkit. Tapos, iniihaw siya sa isang, ah, pugon, oo.
Okay. Oo tama, oo. Oo. Oo ganun. Oo naalala ko, na may, meron ng ganun, yun nga yun tama nga ano. Ah, ano ba pagkakaiba nun sa ano sa normal na, ah, suman? Yung nakasanayan yung sinasawsaw sa asin. Ay sa asin, sa asukal.
Yon. Hmm. Ah, well 'yong tupig kasi ay gawa na siya sa giniling na malagkit. Tapos, 'yong tubig no'n, ah, madalas ay ginagamitan siya ng gatas para malinamnam. Tapos, mayroon din siyang kinayod na buko, mm. Tapos, mayro'n din cheese depende kung special o regular, mga gano'n. Oo, 'yon 'yong kaibahan niya, oo kasi 'yong, ah, 'yong suman naman kasi namin doon tawag namin do'n, suman latik.
Hmm. Hmm, okey. Hmm. Ah, ah, may gano'n pala? Okey, okey. Hmm.
Ayun naman, hindi hindi na
Okey, kasi may, may latik.
oo, at 'tsaka iba siya, hindi na namin siya kailangang isawsaw sa asukal kasi nilulut oo, niluluto namin siya sa ano sugarcane juice o 'yong, ah, extract ng tubo, 'yon. Oo, doon 'yon 'yong natural na pampatamis namin. So, kapag niluluto namin siya gamit 'yong, ah, sugarcane juice talagang nanunuot doon 'yong lasa 'yong 'yong tamis na natural mula do'n sa tubo. Kaya kapag kakainin mo na siya, kahit 'yong dahon, oo kahit 'yong dahon na pinambalot, eh, matamis na rin, mm.
Ah, kasi matamis na? Ang tubo. Mm. Mm. Hmm. 'Yon na mismo? Hmm, okey. So, hindi mo na kailangan ng kahit ano, pagkabili mo buksan mo nalang 'yong balot?
Mm, yes.
Puwede nang kainin diretso 'no? Okey, so, 'yon pala 'yon. Ah, 'yong sa mga pagkain na 'yon nga sabi mo 'yong, ah, 'yong lokal sa inyo 'no, 'yong mga kinalakihan mong pagkain. Na na naalala mo ba 'yong mga, panahon nung kabataan mo habang lumalaki ka kung paano ini-introduce sa'yo 'tong pagkain na 'to, ah, kailan mo una natikman, ganon. Lalo na 'yong ano siguro, ah, 'yong empanada o yung bagnet 'yong, gano'n. Ah, normal bang nakakain 'to habang lumalaki ka sa bahay nyo or mga espesyal na pagkain ba 'to?
Mm. Mm. Well, yung ano 'no, mga Ilocos empanada ganyan, ah, normal siya na nakakain kasi parang ocal street food na kung ituring doon sa Ilocos Norte yoon 'tsaka Ilocos Sur. Kumbaga halos, ah, karamihan do'n sa mga streets ay mayroong mga puwesto talaga na nagbebenta ng Ilocos empanada. So, masasabi kong kinalakihan ko siya baga since, siguro elementary ako tuwing fiesta or kahit minsan kapag may meryenda ganyan may mga naglalako sa eskuwelahan talagang nakakabili ako at nakakatikim ng ano, Ilocos empanada. Yung bagnet naman, masasabi ko na rare kasi mahal rin, eh, oo, kumbaga, ah, I mean madalang, oo madalang siyang mai-serve kasi may kamahalan, ganyan. So, mga ano lang special occasions gaya ng birthday, binyag do'n siya kadalasang, ah, do'n siya kadala do'n ko siya kadalasang natitikman tama, oo. Tapos yung tupig naman, mm. Yung tupig naman minsan
Mhm. Mhm. Mhm. Meryenda? Oo. Mhm. Oo. Rare? Okey. Oo. Mm. Mm. Mm. Natitikman? Pag may ano? Oo. Pag may mga espesyal na okasyon?
'Pag, ah, umuuwi ako mula Bulacan pag nagbabakasyon ako doon, eh, napapabili rin ako doon sa mga pasalubong centers kasi nakaka-miss rin kumain lalo na kung matagal ka nang hindi nagagawi sa probinsiya, eh. So 'yon, 'yon naman do'n, do'n ako madalas, ah, makakain at makabili ka yung masa mga pasalubong centers, kunyari may mga bus stops, gano'n.
Mhm. Oo. Totoo, oo. Oo.
Or yong mga nagtitinda na lokal doon sa amin. Yon, dun ako nakakakuha.
Talaga ano, eh, 'no, ah, nostalgic, eh, 'no? Lalo nga 'pag nabanggit mo na, 'bawa matagal ka ng 'di nakakauwi. Magi yung nabanggit mo na yung sa empanada, ah, parang local na street food, eh, 'no, sa Ilocos. So, kahit saan meron siya. Ah, magkakaiba ba ng timpla yun, ng luto, o ano yun pare-pareho lang ng lasa?
Mm, mm. Mm. Hmm, well siguro masasabi ko na minsan nagkakaiba-iba rin. Kasi, may mga, ah, variations din siya. Katulad na lang sa Vigan Vigan, ah, empanada, sa Ilocos Sur. Ah, kadalasang ginagamit nila instead na grated papaya yong vegetable sa loob, minsan ay shredded na repolyo, eh.
Mhm. Mhm. Oo. Hmm, okay, so iba.
Mm, ganun. Yes! Tapos, siguro yung lasa naman ay, nagkakatalo na lang kung paano binibigyan ng mga si nilalagyan ng mga seasonings, tsaka tsaka mga pampalasa ng mga ano mga tindera. Oo, yung mga gumagawa.
Gumagawa. Parang, kanya-kanyang diskarte, at timpla na lang. Oo. Pero, para sayo, ano yung ano ano yung mas gusto mo, yung bang version nung sa Vigan or yung sa inyo?
Korek. Hmm, para sa akin, mas gusto ko yong ano, eh, yong sa bersyon ng Norte. Yong may, ah, grated na papaya. Kasi para sa akin, mas matamis yong papaya 'pag naluto, eh. Lalo na, 'pag ano, kasi yong grated papaya kasi, bale kasama siya ng ginisang mungo, may egg, tapos, yong garlic longganisa. Para sa akin, mas nagko-compliment siya. Kaysa doon sa version ng Vigan na, ah, repolyo. Kasi, 'di ba yung repolyo, parang common yung lasa niya, ganyan.
Hmm. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo, na na lasa, oo. Sa lahat matitikman mo, eh, oo.
Oo, wala oo, wala sh wala siya masyadong distinct na flavor. Yung papaya kasi 'pag naluto, medyo manamis-namis. May crunchy din, may crunch din siya, kahit papano. So, para sakin mas gusto ko yun, yung bersyon na yun.
Mm. Mm. Okey, so, ah, eto bang ano, ah, sa lahat ng mga pagkain nabanggit mo 'no, ano ano yung masasabi mong pinaka-paborito mo? Or ano ba to, ah, pantay-pantay naman?
Hmm. Siguro, pinakapaborito ko yung Ilocos empanada, oo. Kasi favorite ko talaga yun na mini-merienda, eh. Kasi, ay kahit ano, kahit meal. Pwede na siyang meal, eh. Kasi, parang complete meal na siya na ano. Na marami siyang laman. May vegetable, may meat, may egg, so, 'yon. Tapos, siguro do'n sa dessert, yong tupig, kasi favorite ko rin 'yon, oo. Tapos
Okey. Oo. Mhm. Oo. Tupig. Yun talaga no, yun yung fa yung favorite mong combo?
Yung Mm, kumbaga masarap yung may empanada tapos tupig kasi magkaiba ng texture, eh, yung empanada crunchy tapos maumami tapos 'yong tupig naman malagkit tapos, ah, ma da matamis, oo, tapos malinamnam rin dahil do'n sa gatas na hinahalo nila, oh, 'yon, oo.
Oo. Oo. Matamis. Oo. Oo, sa sa saktong sakto ano dahil do'n sa yung sa savory flavor nung empanada, tapos kakain ka ng tupig na 'yon nga, 'yong medyo matamis naka-cut 'yong ano 'yong pagka, ah, 'yong fats or 'yong pagkaalat minsan kaya maganda ngang combo. 'Yong empanada ba, ah, dahil sabi mo, ah, 'yon 'yong parang favorite mo, ah, naalala mo ba nung first time na natikman mo to, may kasama ka ba, may nagbigay sa'yo?
Correct. Mm. Mm. Mm. well, ah, first time ko sigurong matikman 'to nung i isang, ah, pista na dinal ah, dinalu dinaluhan ko do'n sa Batak City. Oo, nung elementary ako kasi dinala ko no'n ng, ah, um, mama ko. Kasi, parang, ah, may, ah, kailangan siyang tagpuin na ano no'n na kaibigan at nasaktuhan na piyesta ng Batak City. Eh, 'yong fies pista nila ay empanada festival. So, nung elementary ako na first time kong makatikim no'n ng, ah, empanada. Siguro, mga grade, ah, grade 3 yata, oo at 'yong experience ko na 'yon ay talagang, ah, free I mean nakuha ko 'yong empanada na free hindi ko siya kinailangan bilhin. Kasi dahil nga 'yon 'yong festival nila, gumagawa sila ng mga maraming, ah, empanada tapos pinapamigay nila do'n sa mga dumadalo o mga bisita, oo, ayun na isa ako do'n sa naabutan, mhm.
Hmm. Okey. Mm. Okey. Mm. Ah, okey. Mm. Hmm, okey. Batang bata pa. Mhm. Oo. Bisita? Oo, oo. Okey, okey. So, ang ano pala 'no medyo special pala 'yong first time mo, kasi nga 'yon nga pista ng empanada mismo tapos, ah, kagandahan pa no'n, libre. Eh, naalala mo ba yung first time na yung unang kagat yung pagkain talaga bang napa-wow ka? Ano 'yong ano 'yong parang, ah, tumatak sa'yo na kakaiba do'n sa mga usual mong nakakain?
Mm. Mhm. Well, siguro, ah, masasabi kong napa-wow ako. Kasi first time ko ko, eh, tapos, ah, alam mo yun bagong luto. Talagang crunchy pa yung ano niya, yung balat niya. So, bilang ano naman, bilang bata, eh, wala man nam wala naman akong masyadong pili nun. Lalo sa, lalo pa't mga pagkain ganyan. Tapos, may karne, tapos may egg pa sa loob. Talagang nagustuhan ko siya. At, ah, mula nun ay kapag pumupunta kami dun sa, ah, lungsod nila, sa munisipalidad nila. Kasi, dun kasi nag-originate talaga yun, eh. So, yung mga gawa nila dun talagang, ah, mas masarap kumpara dun sa gawa namin doon sa amin ng mga lokal lang din
Hmm. Mm. Oo. Mm. Ah, okay. Sa, ah, nag originate saan 'to, sa Batac?
Yes, oo, Batac City.
Ah, so, dun talaga nagsimula yung ano, ah, yung empanada.
Mm, mm, kaya later on, na-adapt na nila yung culture. Tapos ano, ayun na, hanggang sa ginawa na nilang festival nila.
Okey. Mhm. Mhm, ayun nakakatuwa naman ng malamang ano, lalo na sa, ah, sa isang bata na makatikim ng gano'ng kalinamnam ganun ka-sarap na pagkain. Ah, ikaw naba nabanggit mo kanina yung minsan bumibili ka ng pagkain na yung parang gusto mo, ah, matikman yung lalo na 'pag hi matagal ka ng hindi nakakauwi. Ah, kasi siyempre lalo na sa lungsod minsan gumagawa ng sariling version, di ba? Ah, sa'yo ba pasado yung mga natitikman mo na hindi galing dun? Halimbawa, yung empanada ganon?
Hmm. Mm. Mm. Mm, well dito sa, ah, ngayon sa Bulacan, meron din naman nagtitinda ng IIocos empanada. Na nagsasabi na authentic, ganyan. Pero, malalasahan mo pa rin yung ano, eh, iba, eh, hindi siya oo, i instead na garlic longganisa yung gamit nila, yung gamit nila, giniling lang ganyan, kumbaga. Tapos sobrang, ah, li alam mo yun sobrang seasoning. Na yung nalalasahan, to the point to the point, yes, oo, to the point na hindi ko na ma-appreciate yung totoong lasa ng, ah, munggo tsaka yung gulay na nilalagay. Kasi nga, nag-o-overpowering na masyado yung ano, yung mga seasonings na pinaglalalagay. Kaya alam mo yun, para sa'kin mas gusto ko pa rin talaga yung mas simple lang na luto. Yung authentic ganyan, oo.
Mm. Oo. Iba. Hmm. Ah, hindi ni 'nal na ingredients. Oo. Yung ba. Oo. Yu yung kumbaga, yung original. Yung wala masyadong binago. Pero, ikaw pabor ka ba sa ganun? Ah, siguro kasi syempre yung iba ina-adjust yung lasa, eh, para dun sa kung ano man yung, ah, kinalakihan nung lugar kung nasan yun. Baka, para mas madaling ma-ano, ma-appreciate nung mga taga dun yung lasa hindi mabigla or ganun. Okey lang ba sa'yo, na gawan ng sariling version, o mas gusto mong manatili kung ano talaga yung original na lasa ng isang pagkain?
Mhm. Mhm, well masasabi ko naman na okey lang din naman na gawan nila ng version, 'no. Yung, ah, kumbaga sarili nilang timpla ganyan para siyempre, u umangkop din or umayon din dun sa parang lugar na pinagbebentahan nila. Pero as much as possible sana, ma-retain yung, ah, original flavor. Para alam din ng ibang tao kung
Mm. Mm. Mm. Mhm.
ano ba talaga yung totoong ano niya, lasa niya, kumpara dun sa ibang version na ginagawa? Oo, pwede naman silang maglagay ng, ah, original flavor, ganun. Ah, o original style, para lang may variations.
Ah. Na style, 'no, oo. Totoo naman. Ma mahalaga pa rin syempre na ano, kahit na i-localize yung lasa or ma matikim sa matikman ng mga tao sa ibang lugar, mahalaga pa rin nga, kagaya ng sabi mo, matikman kung ano yung original, yung intention. Kasi nga yung original lalo na dun nag-originate yung pagkain, eh, ito yung sumasalamin din sa kultura no'ng lugar na pinanggalingan, 'di ba? Parang, ah, ‘pag sinabi mong kagaya sabi mo siguro pag nabanggit yung Ilocos empanada, ang naiisip nga ayon nga, ah Ilocos, 'di ba? Na which is ang empanada is, ah, foreign na pagkain 'di ba.
Mm. Mm. Yes.
Na ginawan lang din ng local version, ng sariling version ng mga taga Ilocos, 'no? Ayun. So ah, ikaw ba, mas i mai-sa-suggest mo ba 'to? Nag-aano ka ba sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo na mag-try ng mga pagkain galing do'n sa inyo?
Version, oo. Korek. Ay oo. Kasi alam mo, minsan kapag umuuwi ako nagdadala talaga ako, ng mga pasalubong galing do'n. Yung mga hindi masyadong mabilis ma ah, sira gaya ng cassava cake, ganiyan, yung tupig, yung garlic longganisa. Eh, masasabi ko naman na na-aappreciate nila kasi nasasarapan sila tapos 'yong, ah, minsan 3 box na binibili ko ay nauubos talaga. Hindi siya na inaabot ng ano, maghapon. Eh, ilan lang kami tapos binibigyan ko rin 'yong mga kakilala ko rito, mga i ibang kaibigan. Na-aappreciate nila, tapos sab minsan nagsabi pa sila na, "Bili ka ulit next time ‘pag ano, pag-uwi mo at magpapabili rin kami.” Ganiyan.
Hmm. Sira. Mhm. Mhm. Oo. Agad. Oo. Mhm. Mhm. Pag-uwi. Oo. Ayun ano? Nakakatuwang marinig yung gano'n na na-appreciate ng mga kahit hindi kinalakihan yung pagkain. Ah, ayun maraming-maraming salamat sa iyong mga nakuwento ngayon.
Mhm. Walang anuman at maraming salamat rin, paalam.